ああ、確かに。なんかそうやって、1つね、見える化してブロックを作ることで、なんかこう、まとまりとかね「あ、じゃあ、この時間だったら、このタスクとかやっとけばいいな」みたいなことって、まあ、もう、ある程度、こう、仕事慣れて数ヶ月経った、今だからこそ分かる気もするんで、ちょっとね、そこをうん。洗い出してみて、なんか整理することで、自分のね「ちょっとここの間休みつ作れるな」と「ここ、こう、じゃあ休憩できるな」っていう、1日のざっくりとしたスケジュール、そんなものもなんか作れそうな気がしてきました。
はい。 そうですよね。 そあ、はい。 そうですよね。そうすると、そのお国の時差がいろんな国で、あるかもしれないですけれども。まあ、それごとに、こう、分けてあるんで、ちゃんと、その、何て言うんですか。その、まあ、想定外のところで対応しなくても、その時間内に対応することで、自分の生活のスタイルを生み出されずに、お仕事と、そのやらなければいけないこと。まあ、休憩時間や運動等の時間を間にうまく組み込む、あの、1日のスケジュールを作ることができると思うんですよね。
うんうん。 ええ。